ماشي. عندي واحد صاحبي آآ آآ اسمه علي. علي ده يعني عايز أقول لك هو من أكتر الأشخاص اللي أنا من وقت أما عرفتها آآ غيّر لي حاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا في حياتي بقى سواء في في في روتيني، في تفكيري، في عاداتي، في انتظامي، ف في كل حاجة يعني آه، آه بصراحة. آآ من أكتر الناس ال اللي أنا باكن لها كل حُب، وكل آآ احترام في حياتي يعني.
إمم. ياه للدرجة دي؟! بس أنا بقى كده بما إن أنا يعني أنت عمّال تتكلّم عليه كده بالإيجاب، طب إيه اللي خلّاك أصلًا تحس إن العلاقة دي كانت مختلفة عن غيرها مثلًا يعني؟
آه. آآ بُص، هي هي أنا باشوف إن هو شخص ناجح جدًا، هو عادي كان زميلي في الكُلّية ماشي؟ في نفس سِنّي، إحنا الاتنين في نفس القسم، آآ في نفس السكشن، بنعمل نفس كل حاجة.
إمم. يعني ثانية، أنت عارفه من الكُلّية مش من وأنتم صغيرين، ومع ذلك علاقتكم متطوّرة للدرجة دي؟ ياه! أنتم علاقتكم حلوة أوي. ماشي، كمّل طبعًا.
لا لا لأ عرفته من الكُلّية. آه، آه. آآ ماشي، أنا أنا كنت في فترة الكُلّية دي بقى إيه، أنا داخل الكُلّية عشان أتبسط، علشان أروّق دماغي، علشان بقى أتعرّف على بنات، علشان يعني فاهم؟ داخل داخل <laughs> باكون معاك صريح يعني. <laughs> بالضبط آه. <tsk> آآ من وقت أمّا عرفته لأ، هو بقى غيّر نظرتي لحاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. هو هو في الأول يعني صفاته أنا هاقول لك على صفاته وهو وبعد كده هاقول لك هو غيّر فيّا إيه. يعني هو شخص ملتزم خلقًا جدًا، ملتزم دينيًا جدًا، آآ طَموح جدًا، جدًا وشاطر جدًا، جدًا في دراسته، وبار بوالديه، ف فهو كده مثال للصديق ال المحترم يعني. و م بالضبط. فعايز أقول لك بقى كان كل فترة هو بيزرع فيّا حاجة من الحاجات دي كده م من غير ما أحس آآ من كُتر قعدتي معاه بس.
<giggles> أيوه، أيوه. داخل تحسد نفسك من الآخر. ماشي. قُل لي، قُل لي. الصديق الكويس آه، مثال إيجابي. إمم. ياه للدرجة دي!